おおおお。
それって、だから、れんきょいれん遠距離恋愛のコンセプトを、一緒に、近くいてもうん、ん。そうですね、うん、それは、なんですか、ウィーケンド結婚？<laughs>
うん。 はい。 ああ。 うんうんうん。確かに。うんうん。 あ、週末結婚。あれ、週末婚、ん、え、ええ、そうなんですか。え。あの、あるじゃないですか、あの、週末、あの、ちょっと離れたところに、あの、働いているはたなんかまあまあまあ、あの、た単身赴任とかで帰れ行っちゃって、ちょっと距離があってですね、でも、土日だったら帰って来れる距離みたいな感じの
しゅうまそれ、初めて聞いたんですけど、なんなんですか、日本で流行ってんですか、それ？ ああ、ははは。 ああああ、は、はん。 うん。 ああああ、よくあるんですか？それって？週末結婚。ん。
感じですね。うん。 なんかちょっと、転勤転勤じゃないですけどちょっと近くのところに行っちゃうことになったけど、でも、家族、ま、子供とかがいたりとかすると、動けないっていう奥さんも働いてたりとかですね
ああ、うん。 うんうん。 うん。 うん。
うんうん。ってなるとついていけないってなって
いや。 難しいですね、でも結婚とかって。うーん。
そうゆうことがうんうん。 はい。ほんとです。
あ、私がちっちゃい頃に、あの、私の父が、ほとんど家に帰ってこなかったんですよ。で、あの、ああ、きなんか、仕事が忙しいってゆうので帰ってこないと思ってたんですね。うん、で、仕事に行って、仕事の、あ、付き合いでとか、ま、日本人のさみんなそうじゃないですか。仕事に行って、ごじの後に。でも、こう大人になって今考えてみると、別に仕事があって、仕事の付き合いがあって、帰って来れなかったんじゃなくて、家に帰ってきたくなかったって。<laughs> それじゃないですか？
うん。 うんうん。 おお。 はいはい。 うんうん。 はい。 うんうん。うんうんうん。 みんなそうですよね。うん。 うん。 うん、うん。 あ。 ああ、あああ。<chuckles>
あたし、今、こう家に住んでて、家に帰ってきたくない時って、ほんとよくありますよ、だって
おお。はい。 あ、そうなんですか？
だって1人、いたい時ってあるじゃないですか。
うん。
ふ、うん。で、ひとりでいたい時の方がほとんどじゃありません？
ああ。へえ。 えっとですね、私、家にずっと1人でいるので
ふん。